Yani, şöyle, aslında oldu. Eee, geçenlerde bir durum yaşadım, bir olay yaşadım. Emm, yani, İspanyolca öğreniyorum ben, eee, ve, hani, geçenlerde bir arkadaşım arkadaşlarımızla buluştuk eşimle birlikte.
Hıı. Evet. Tamam.
Emm, orada hani sohbet ediyorduk, yani, ben 5 aydan beri İspanya'dayım bu arada ve dili öğrenmeye çalışıyorum. E, tabii ki, hani, 5 ayda Evet, doğru, hani, 5 ay, ııı, kısa bir süre, dediğin gibi. Eee, beraber karşılıklı o görüştüğümüz arkadaşlarla karşılıklı, hani, "İspanyolca konuşalım" dedim, ben. Hani, ben de pratik etmek istiyorum sonuçta. Ya, ııı, eee, arkadaşlarımızdan biri daha doğrusu, hani, ben, eee, çok arkadaşım diyemem çünkü kendisini çok tanımıyorum. Yeni tanışıyorum, hani, daha çok eşimin arkadaşı. Emm, orada, hani, ben İspanyolca konuşurken ya, böyle, hani, beden diliyle, hani, eee, biraz, böyle, hani, küçümseme gibi, işte, sen, hani, İspanyolca, eee, konuşmakta zorlanıyorsun gibi böyle kıs kıs gülmeye başladı. Yani, ben her İspanyolca konuştuğumda bana bakarak gülmeye başladı. Emm
Hı hı. Çok yeni bir süre bu arada. Kısa bir süre 5 ay. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Hıı. Hıı. Tekrarı yapmaya başladı o da.
Yani, hani, tekrar gibi de olabilir ama, eee, bana bakıp benimle eğlendi aslında Evet. Sonrasında yine biz, tabii, hani, konuşmaya devam ettik. Eee, bana şey söyledi, eee, görüşmenin yani, emm, buluşmanın devamında, eee, temel seviyede, eee, İspanyolcam olmadığını ve o yüzden kendisinin benimle İspanyolca, eee, sohbet edemeyeceğini söyledi. Eee, tabii, ben burada biraz yarım yamalak anlıyorum. Yani, İspanyolca söylüyor. Hani, kendisi, iii, başka bir dil, ya en azından İngilizce bilmediği için, hani, benimle ortak bir dil olmadığı için aramızda çok da anlaşamadık. Eee, gerçekten çok enteresan bir deneyimdi benim için. Çünkü, hani, biri bana, yani, benimle sohbet edemeyeceğini ve, emm, benim dilimin yetersiz olduğunu, yani, biraz orada sanki, hani, sonuçta bu dili konuşan birisi, hani, biraz da ayrımcılık yapmış gibi hissettim ben, hani, kendi deneyimimde. Emm
Anladım. Hissettirdi. Hıı. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, aslında hissetmiş olduğun duyguda, e, çok da anlaşılır bir duygu. Çünkü baktığında, eee, bir yerde kendisinin de ortak bir dilde buluşamadığınız onun da İngilizce bilmediği bir yerde senin, eee, orada öğrenmeye çalıştığın ve konuşmaya çalıştığın bir dili, eee, y konuşamıyorsun diyerek aslında bir yerde küçümsemiş olması, eee, gerçekten, eee, çok enteresan olmuş. Peki, ne hissettirdi sana? Duygun ne olduğu anda ve sonrasında?
Evet.